Heu, bah, mes grands-parents, je les vois je les vois, hem, tu vois? Les grands-parents, en fait, hem, c'est comme quand ils me disent: «Heu, c'est quand tu ramènes un petit copain?» Ou, tu vois? Heu, enfin, tu sais, c'est les phrases un peu que les grands-parents disent et et je sais que c'est vraiment un histoire de génération, heu, tu vois? Donc heu, c c'est, entre guillemets, tout ce qui les le ce genre de petites phrases, tu vois, heu, ç ça, mmh, j'y j'y prête pas attention, en fait, parce que j j je vais pas me batailler avec eux, en fait. Enfin, je sais qu'il y a il y a une entre guillemets, «2 générations» qui peuvent pas forcément se comprendre, donc heu, c'est pas, mmh, c'est pas très grave, tu vois? Heu, c'est plus les parents, heu, f enfin, même si
Ouais, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Bien sûr. Oui, c'était vraiment tes parents le plus compliqué, heu, ouais.
voilà, c'est ça, exactement, mais après, enfin voilà, entre guillemets i «c'est ma vie», tu vois? Je suis indépendante depuis que je suis très jeune, on va dire, heu, je donc, du coup, j'ai arrê j'ai réussi un petit peu à mettre une distance aussi a avec ça, et et heu, et ce qui compte, c'est que je sois heureuse! Et je pense qu'au final, tu vois? Heu, même si, heu, bah, j je galère un peu plus, tu vois? Financièrement et cetera. Je pense qu'ils se ils se rendent bien compte que ça me rend plus heureuse, tu vois? Et, je pense que c'est ce qui compte au final, tu vois? Même si, s je pense que c'est naturel de leur pour leur génération de penser à sécurité, à à à, heu, au finan voila. Exacte heu, CDI, tout ça, tu vois? Et je pense que, m ma génération, on on s'est un peu détachés de tout ça et heu, et on est ouais, on cherche un petit peu un équilibre pro perso et cetera, donc tu vois, c'est
Plus heureuse? Oui voilà! Argent, heu, voilà, exactement. Bien sûr! Bah, c'est ça! Après, je pense que tes tes parents, même tes grands-parents, c'est, heu, l'ancienne époque, on travaille 40-42 heures, voire même plus, heu, quand tu arrives et que tu dis: «Bah, moi, en fait, je vais travailler 20 heures par, heu, semaine et en même temps, je vais profiter de ma vie». «Bah, non mais non ma fille, c'est pas possible quoi!» <chuckles>
voilà, c'est ça et Ouais ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, ils ouais, c'est ça. Puis, mais maintenant, tu vois? Ma mère, en fait, elle arri mouais, elle il reste encore quelques années avant la retraite, tu vois? Mais en plus en plus, là, avec la réforme des retraites, ça va peut-être la retarder, elle en a vraiment marre de travailler, donc, pense que, maintenant, elle me comprend ouais, elle comprend parce que vraiment, elle en peut plus. Elle aimerait bien être aussi peut-être en en temps partiel, et cetera, mais c'est difficile à cet âge-là, tu vois? De de modifier à la fin de ta carrière, mais du coup, elle me comprend, au final, donc, c'est c'est assez marrant, en fait, heu, de se dire que, voilà, <chuckles> e elle compatit ouais.
Elle peut elle va comprendre. Bah, complètement. Et bah, en tout cas, c'était c'était vraiment super de voir un petit peu comment bah, tu as réussi malgré tout, à changer de voie, heu, malgré bah, toutes les embûches, et malgré, en fait, la route qui qui t'était tracée, en fait.
Mouais, ouais, m c'est ça. Faut faut je pense qu'il faut s'écouter soi-même et tu vois, heu, on sera plus heureux à la fin, donc heu, merci à toi pour tes questions.